Здравствуйте.
А, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, что помогает сохранить романтику со временем? Есть ли какие-то маленькие секретики, маленькие привычки, которые будут поддерживать романтику каждый день, когда люди живут на протяжении там 20 лет? Да, допустим?
Понь О, 20 ещё не живу, <chuckles> пока что. Не знаю, что там к 20. К 20 будет годам. Мне кажется- не знаю ещё, не загадываю. Слушайте, ну, может быть, не каждый день. Каждый день, наверно, знаете, сложно там какую-то романтику поддерживать. Но какие-то маленькие если взять привычки, то это может быть, ну, просто какое-то общение, не связанное, допустим, там с бытовыми какими-то вещами, да. Как обычно люди там, знаете, делают, там: "Купи то, привези это". А, ну, знаете, ке
Ну <chuckles> ну, допустим, какие у вас? Мгм. Ну, например, то есть, э, нужно хобби какое-то общее завести? То есть, чтобы это не быт был?
Нь нет, я имею в виду из п из простого. Например, мне кажется, что всё-таки, когда ты просто пишешь, например, там: "Привет", там, "я соскучился", там, или "я соскучилась". Как-то ж так се ну, а, общение не только там, там: "Ты б доехал до работы? Там, ты доехала до работы, у тя всё хорошо?" А какое-то, а, за запуск общения в там в тех же сообщениях, как о чувствах друг друга, например, что-то писать. Ну, мне кажется, это вроде к
Мгм. Ну, а как вы считаете, вот, э, именно эта поддержка романтических, э, чувств, этих всех отношений- это обязательно должно быть с 2 сторон? А, то есть, это, м, 2 человека должны делать или достаточно, если только 1 половинка будет делать?